Ну, смотри, я вот щас, например мне кажется, это ещё, знаешь, от страны, а, к стране тоже меняются такие тенденции. А, ну, то есть, в Европе, например, меньше женщины вот на это заморачиваются. И там, в целом, мне кажется, ну, люди там, в Америке, да, мне кажется, там большинство, всё-таки, ну, плюс-минус в соцсетях выглядит так же, как и в жизни. Ну, там, понятно, с с с оговорками, но Да, да, абсолютно точно. А вот, например, вот я живу в одной из стран там Латинской Америки, и здесь вижу, здесь просто в принципе женщины, э, вот Ну, я лично знакома, да, там с местными женщинами, и я там подписана на них в соцсетях. И это просто, это ну, это даже не разные люди- это просто вообще ничего общего. Ну, то есть она в жизни может быть очень симпатичной, очень там классно выглядящей, но она все равно себе там на фотографии в соцсети, она накладывает, э, там, я не знаю, э, с с сто сто 8 фильтров, и она просто неузнаваемая. То есть это вообще, ну, к ней не имеет никакого отношения, это лицо, которое
Мгм. То есть это какой-то менталитет, да, еще здесь влияет? Мгм. <chuckles> Ничего себе. Ой. А а ты её, получается, вот видела, э, в реальной жизни, вот ты можешь п ты можешь прям сравнить, да?
Да, я её видела! Конечно. И я, ты знаешь, и я до сих пор для меня это реально загадка. То есть для меня это прям какая-то загадка вот этого, ну как- культурного, да, такого, явления, что ли.
Ну, то есть, получается, что она и вживую хорошо выглядит, да? Но при этом она все равно в себя, а, э, тюнит, эти фильтры накладывает?
Да, да в том-то и дело. Тюнит, да. Без бе вот просто, знае и такое ощущение, что, вот, знаешь, потеряно, как бы, ощущение у людей нормы, нормальной, да. Ну, то есть, есть вот как бы некое такое представление, что, а, какого-то недостижимого такого идеала, ну, ненастоящего.
Слушай, ничего себе. Ну, это прям такая зависимость уже получается, что ли?
Иль Да, абсолютно. То есть ты уже не можешь, то есть ты, как бы, смотришь на свою фотографию, например, ну, нормальную, да, там без фильтров и ты просто уже как бы, ну, она тебе кажется некрасивой, ты себе кажешься некрасивой, да. То есть это какое-то знаешь, для меня это на самом деле, э, сродни вот какому-то, ну, так я осторожно скажу, да, но вот какой-то такой зависимости психологической. Это, знаешь, вот про женщин, которые делают п п ну, бю п постоянно, не могут остановиться, вот, пластические операции. Потому что, ну, они всё время у них
Мгм. Давай. Ну, то есть получается, что человек не удовлетворяется собой? А, то есть, э
Да.